โอ้โฺฺฮ วันหนึ่งน่าจะประมาณ 1,000 รอบค่ะในแต่ละวัน
<chuckles> คุณหมวกให้ ให้ลูกเรียก เรียกคุณหมวกว่าอะไรคะ?
เออ เรียกหม่ามี๊ค่ะ แต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งอะ เราบอกเขาว่า หม่ามี๊ชื่อนี้นะ ชื่อ ชื่อหมว ชื่อหมวกนะ แล้วเขาก็เรียกหมวกมาตลอดเลย เรียก "หมวก หมวก หมวก" แล้วก็บอกว่า "ทำไมไม่เรียกหม่ามี๊แล้วล่ะ?" เขาก็บอกว่า "อ้าว ก็ชื่อหมวกนี่" เราก็ ก็โอเค เหมือนเพื่อนเลยค่ะ แต่เราก็โอเคนะ เราก็ไม่ได้แบบเครียด อะไรอย่างเงี้ย เพราะคิดว่าอย่างน้อยถ้าสมมุติว่าเขาหลงทางหรือเขา อะไรอย่างเงี้ย แล้วมีคนถามว่า "แม่ชื่ออะไร?" อย่างน้อยเขาก็ตอบได้ไง อืม ใช่ ค่ะ อืม เฟิร์นก็ เหมือนจริง ๆ เนี่ย เราก็พยายามให้เขาดูรูปบ้าน ดูอะไรอย่างเงี้ย เราว่ามันเป็นเรื่องดี เพราะเด็ก อะเขามีความทรงจำที่ดีมากเลยค่ะคุณบ้าน อืม เราก็จะทำให้ให้ดูว่า "เนี่ย รูปถ่ายนี้เป็นหน้าบ้านเรานะ" เราอะคิดไปไกลถึงขั้นว่า อยากให้เขาจำได้ว่า ถ้า เอ่อ เขาหลงทาง หรืออะไรอย่างเงี้ย เขาสามารถอธิบายคนอื่นได้ว่า บ้านเขาอยู่ตรงไหน อะไรอย่างเงี้ย อืม ใช่ค่ะ
อ๋อ เรียกหม่ามี้ค่ะ ค่ะ อ๋อ <laughs> อา ๆ ค่ะ เหมือน เพื่อนเลยใช่ไหมคะ? อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ <laughs> ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ คือความจำเขาดีตั้งแต่ อา ต เริ่มตั้งแต่ 3-4 ขวบเนี่ย เขาก็น่าจะจำได้แล้วนะคะ 4 ขวบนะคะ อ๋อ จริงเหรอคะ โอ้โฮ ถ้าอย่างงี้บ้านต้องเตรียมตัวแล้วค่ะ เพราะว่า เพราะว่าเราก็อยากจะถ่ายทอดอะไรดี ๆ ลงไปให้ลูกเราเห็นนะคะ
อืม เราว่า สอง ขวบ 2 ขวบ ก็จำได้แล้วค่ะคุณบ้าน จริงค่ะ อืม ใช่ อา ใช่ค่ะ ล่าสุดเลย เราอะเพิ่งคุยกับลูกสัก 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ย เขาพูดถึงเรื่องว่า เออ ตอนกลับไทยแลนด์ แล้วเขาบอกว่า "เขาอยากมีรูปถ่ายที่ไทยแลนด์" เราก็บอกว่า "เนี่ย มีเยอะแยะเลย เนี่ยหม่ามี๊ถ่ายไว้" อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ แล้วเขาบอกว่า ใช่ เขาอยากดูรูปบ้าน เขาบอกว่าเขาคิดถึง ซึ่งเราอะไม่ได้มีรูปถ่ายบ้านจริง ๆ เรามีแต่รูป คนน่ะ แล้วไม่มี ไม่มีรูปถ่ายแบบ บ้านให้เขาดูเลยอะ ซึ่งเราก็แบบ "เออ จริงด้วย" คือ จริง ๆ อะ นอกจากรูปคนแล้วอะ รูปแบบบรรยากาศต่าง ๆ คือเด็กเขาไม่ได้ ยังไม่ได้แบบว่า เหมือนเราก็อยากเห็นรูปคนสวย ๆ อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ เป็นความทรงจำ แต่เด็กอะความคิดเขาแบบกว้างกว่านั้นเยอะเลยค่ะ เขาอยาก อยากเห็นบ้านยาย เขาอยาก "บ้านยายเป็นยังไงแล้วนะ? เอ๊ะ ทะเลเป็นยังไงแล้วนะ?" เขาอยากเห็นรูป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ คือเขามีจินตนา การนะคะที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในกรอบ ด้วยความที่คุณหมวก ล เลี้ยง เลี้ยงลูก แล้วก็แบบ อา เลี้ยงอยู่ที่บ้านด้วยไหมคะ home school เลยใช่ไหมคะ?
ใช่ อืม ค่ะ ใช่ค่ะ เออ ก็ ก็ ยังไม่ถึงกับขั้น home school ค่ะ แต่เราก็จะมีแบบการสอน ในเรื่องของ อะไรอย่างเงี้ย ซึมแทรกเข้าไปบ้าง เรียนไปด้วย เล่นไปด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ เมื่อครู่นี้ได้ยินเสียง ทีหนึ่งนะคะ <laughs>
อืม ขอโทษค่ะ <chuckles>
แต่ไม่เป็นไรค่ะ เบา ๆ <chuckles> แล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรา เร พ อ๋อ ตอน ตอนที่อยู่ ตอนนี้น้อง 4 ขวบใช่ไหมคะ?
ค่ะ โอเคค่ะ ใช่ค่ะ
อ๋อ ก็คือเหมือนกับ อา 4 ขวบ ก็คือต้องเข้าอนุบาลเนาะ ใช่ไหมคะ?
เออ ของที่เนี่ยยังไปเป็น เอ่อ pre school อยู่อะค่ะ ก็คือเป็นแบบไปแค่ 2.5 ชั่วโมง ต่อวันเอง แล้วเขาไปแค่ 2 วัน ใช่ค่ะ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ